Ano yung mga karaniwang ginagawa niyo tuwing Noche Buena o kaya Media Noche?
Ha! 'Pag Noche Buena, parang ano lang siya eh, parang konti lang yung ginagawa namin, eh, pero 'pag Media Noch 'di ba, yung Media Noche ano siya, ah, Bagong Taon bago mag Bagong Taon tama ba? Hmm okey, so madami kaming ginagawa 'pag Media Noche kaysa sa Noche Buena pero sige, ah, share ko muna yung sa Noche Buena. Uhm, a day before, which is 'yon nga ng Pasko, Noche Buena. Madami na kaming ginagawa kasi namamalengke na kami nyan. So, maaga maaga kaming ginigising ng mga tito at tita ko, no'ng ito ay nung ako'y nasa probinsiya na ah, ah, nasa probinsiya pa nakatira pero iba na no'ng ako'y nasa lungsod. Para no'ng nasa lungsod na ako, kasi tatlong taon na ako nagtatrabaho sa lungsod, 'pag nagno-Noche Buena parang okey na yung ano mag-order na lang sa labas tapos kain na lang dito kasi, ah, kasama ko lang naman yung partner ko sa bahay namin so, ah, 'yon na lang yung ginagawa oo, mabilisan lang 'tsaka ano, ah, nagtatrabaho pa kami nyan kahit 24 mukhang pera kasi kami, oo <laughs> oo, masipag kasi kami, eh. Hindi hindi feeling ko hindi kasipagan mukha talaga kaming pera so, baka 'yon 'yon. Tapos, um, 'yon nga 'pag, ah, 'pag No Noche Buena nung, ah, nung pumunta ako dito sa lungsod more on umo-order na lang kami sa fast food, grab 'yan. Para lang may para lang masalubong namin yung 12 'di ba? Ah, 12 AM sasalubungin yung Noche Buena. So, pero nung nasa probinsiya, ayan, sobrang busy, sobrang daming ginagawa kasi, ah, yung ibang mga pinsan ko umuuwi sa Noche Buena, 'pag Pasko doon sa bahay ng aming lolo't lola. Ako kasi laki laking lolo't lola so
Oo, mm. Ah, sige. Mm. Mhm. Oo. Mhm. Oo, kumbaga mabilisan. Mm. Ay, ang galing, masipag. Oo. Mm. AM, mm. Hmm. Oo, do'n talaga pinagdiriwang.
Um oo, oo, madalas dun pinagdiriwang pero hindi nakokumpleto yung buong family kasi siyempre yung iba may mga pamilya na din. Yung anak ng mga lolo't lola ko may pamilya na din. So, mas gusto nila salubungin yung pasko o yung Noche Buena nang magkakasama yung sari-sarili nilang pamilya. Pero pag-araw ng Pasko dumadalaw naman sila dun mismo sa bahay ng lolo't lola ko. Pero ang ang nandun kasi or ang nag-aasikaso talaga m mismo dun sa Noche Buena ng lolo't lola ko, kasama kasi ng lolo't lola ko yung dalawa kaming magpinsan, tapos may malapit na isang tita ko na nakatira din dun sa probinsiya, which is, ah, malapit din sa bahay ng lolo't lola ko na dun din naman siya nagse-celebrate ng Noche Buena kasi yung asawa niya nasa ibang bansa naman. So ayun, hmm.
Oo, madalas. Ah, okey, oo. Mhm, mm. Oo. Mm. Ay, oo. Ayan kapag ano, kapag sasapit na yung Noche Buena o kaya Media Noche, ano yung mga usually na handa n'yo, may particular ba kayo, kasi di ba yung iba kailangan hindi mawala yung prutas, di ba, yung mga bilog-bilog, oo. Para sa inyo ba ano yung mga talagang hindi puwedeng mawala sa mesa nung nasa probinsiya ka?
Mm. Mm. Ah, okey nung nasa probinsiya ako pag Noche Buena, kasi magkaiba eh, magkaiba ang star ng handa pag Noche Buena at Media Noche, eh. 'Pag na ah, 'pag Noche Buena sa'min hindi nawawala ang queso de bola, yan at saka yung ham na bilog. So, yan yung mga hindi nawawala talaga yun yung star ng Pasko sa ah, sa hapag namin. Tapos sa Media Noche naman, tama yung sinabi mo hindi nawawala yung prutas. Pero ang pinakamahirap dun sa mga sinabi ko na kumpletuhin or ah, lutuin or bilhin is yung mga prutas. 'Di ba kailangan twelve months daw siya 'pag nagkulang ka daw ng isang bilog mamalasin ka daw ng buwan na yun, kasalanan ko pa, parang ganun. <laughs>
Oo. Ayan oo. Oo. <laughs> Mm. Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Pero ikaw ba naniniwala ka sa ganung ah, kasabihan?
<gasps> Ah, wala na din akong choice kundi maniwala, kasi magagalit yung mga tit kasi ako 'yung ako 'yung nakatoka na kumpletuhin 'yung prutas. So, <gasps> ano pa lang, ang ma maaga pa lang ng, ah, Media Noche or bago mag-Media Noche, 'yung twen 'yung 31, <gasps> ah, December 31, bago pa lang, nasa palengke na kami. So, ah, biruin mo yon, ang dami na ding tao nang gano'ng kaaga, do'n sa probinsya namin. Kasi, ah, madami din nag-a-anticipate na kapag late ka na namalengke, mas dadami pa din talaga yung tao, 'yon. Tas' na maaga pa lang naki
Oo. Hmm. Mm. Ay. Oo, totoo. Tapos minsan mas mat oo, minsan mas mataas pa yung ano, presyo kapag palapit na 'no? Mm.
Yes. Tumataas, pero iba kasi yung ano iba yung experience 'pag mismong 31 ka namili eh, parang makikipagbakbakan ka talaga sa ano eh, sa mga tao eh. At saka mas fresh siyempre 'yong mga prutas no'n, 'di ba, kasi bagong bili mo lang eh. So, ah, bukod sa mahal siya, okey naman din sa'min, um, pero ang pinaka-nahirapan kasi talaga ako, yung mga tao kasi talaga, siksikan do'n sa aming palengke. So, <gasps> ah, kailangan mo talagang, ah, sumuot sa karayom tapos 'yung mga tindahan pa ng prutas do'n, hindi katulad sa iba na magkakatabi, talagang magkakalayo siya. Tapos, um, 'pag may nawawala ka pang prutas, hindi mo makita, so kailangan mo talaga suyurin yung palengke.
Totoo. Oo. <chuckles> Ayon, oo. Eh Mm. Mm. <gasps> Nagkaroon ba ng ano sa'yo? Kasi kailangan 'to eh, nakagawian 'to sa pamilya niyo 'di ba na makumpleto talaga yung <gasps> labindalawa. Pa'no kung or may pagkakataon ba na nangyari sa'yo na, kulang talaga eh, kahit isa kahit isang klase ng prutas? Ano 'yung ginawa mo?
Hmm. Yes. Mm. Ah, may ginagawa kami diyan 'pag kulang talaga. So hindi kasi talaga maiiwasan 'yan eh. Alam mo 'yung parang dalawang oras ka na sa palengke ang pinakamahirap na hana hanapin 'yung kiwi. Naku ang hirap niyan, ang hirap niyang hanapin hindi kasi siya normal na I I mean hindi siya tipikal na nakiki na binebenta sa palengke na prutas, eh. So mahirap talaga siya hanapin pag tapos madami ding naghahanap so paunahan. So 'yon madalas na nawawala 'yong kiwi pero ang ginagawa ko siyempre mababait 'yong mga kapitbahay ko do'n na nanghihingi ako sa kapit-bahay. Oo, 'yong mga kumpleto na din sila ng prutas. So parang tulong gano'n din naman 'yong mga kapitbahay do'n sa amin. 'Pag may kulang sa kanilang prutas lalapit lang din do'n sa bahay namin para manghingi. Tulungan lang kami, para alam mo 'yon parang walang para walang kawawa or walang malas from January to December the next year. <laughs>
Oo. Hanapin. Ayun, oo. Tipikal. Mm. Totoo. <laughs> Ah, oo. Mm. Mm. May oo. <laughs> Ang galing naman, 'no? Parang palitan lang din kayo. Kung ano 'yong kulang sa kanya ikaw 'yung magpupunan, tapos kung ano 'yong kulang sa inyo pupunan ng kapitbahay. Napakagandang oo. Na
Yes. Kayam mm. Kaya madali 'yan sa amin doon kasi 'yung compound namin, ah, mga magkakamag-anak din yun. First cousin, second cousin, so, close close talaga do'n.
Ayan. Meron din ba kayong ganitong ginagawa? 'Yong ibang pamilya kasi 'di ba, nagsusuot sila ng mga pare-parehong damit o kaya pare-parehong tema, pare-parehong kulay. Kagi kinagawian n'yo pa ba ito, no'ng nasa probinsiya ka? Mm.
Oo. Hmm. Yes. Yes, lalo na 'pag Media Noche inaalam talaga namin 'yong color of the year. So, 'yon 'yong ano, 'yon 'yong, ah, 'yon 'yong parang sinusundan namin na kulay ng magpapamilya ng damit. 'Pag nalaman na namin 'yong color of the year maghahanap na kami niyan sa TikTok Shop ng mga damit na magkakaparehas. Kung hindi sa TikTok Shop, may maliliit kasi diyan na parang boutique do'n sa aming ah, munisipyo na nagbebenta ng damit. So do'n na lang kami minsan, ah, bumibili pero kapag maaga-aga pa naman na nakapag-desisyon kami bumili ng damit eh, sa TikTok Shop na lang kami bumibili, 'yon. Nakakatuwa nga kasi ano, eh, kasi 'yung pagsusuot namin nang pare-parehas na damit, nagsimula lang yun after pandemic talaga. Oo. Parang do'n lang siya nauso naman. Parang do'n lang din siya nauso. Kami naman before 'pag nag m ah me Media Noche 'di naman kami pare-parehas ng damit, pero lagi may palaro. Kaya lagi may palaro 'pag Media Noche.
Ayan, oo. <laughs> Mm. Ah, oo. Ayan. Mm. Bumibili. Mm. Ang galing. Ah, okey. Oo. Bakit? Mm. Mm. Ayun naman. Eto ba, oo. Eto kasi nabanggit mo 'yung mga palaro, ano 'yung mga palaro na talagang kinahuhumalingan ninyong gawin?
Ah, hindi mawawala ang Hep hep hooray. <giggles> Oo.
<laughs> Parang kay Will parang sino 'yung tumatayong Willie Revillame niyan?
Siyempre ako. Ako ang clown sa ano eh. Tsaka ako 'yong bida-bida do'n sa pamilya namin. Laging hindi nawa before magkainan or salubungin 'yong ah 12 AM, ang New Year, nagpapalaro muna kami. So parang 'di ba, 12 AM, sasalubungin mo na 'yong bagong taon magpapaputok ka na niyan, mga fireworks. Pati 'yong kasi 'yong mismong bahay ng aming lolo't lola madami 'yong paputok lagi kapag ano, kapag Bagong Taon kasi 'yong is 'yong isa naming tita dumadayo pa tala ng talaga ng Bocaue, Bulacan. Ah to a week before mismo ng Bagong Taon namimili na siya do'n ng mga paputok. So, 'yong bahay namin ng lola, may mga fireworks do'n, 'yon. Na na 'yong iba ko la na ibang pinsan ko naman 'yong nagsisindi no'n kasi ayoko mag magsindi ng gano'n. Natatakot ang person.
<laughs> Oo. Ayan, oo. Bagong Taon. Mm. Ayan, oo. Ayun na nga. Ayun kasi, sinabi mo natatakot ka 'di ba? Nagkaroon na ba ng instances o mga kakilala ka na talagang naabutan talaga ng ano na 'to ng mga paputok at ano 'yung nangyari?
Kaya ang. Mm. Ah. Thankfully naman wala. Super ingat naman namin do'n sa ah, probinsya at tsaka 'yung mga pinagbabawal namang paputok 'yung mga malalakas talaga 'yung mga Five Stars, or yu 'yung mga Goodbye Philippines na na sobrang lakas na, hindi naman na namin 'yan binibili. Kasi ayaw din ng lol lola ko na bibili kami ng mga gano'n. Pagagalitan ka talaga. Pati 'yung mga Piccolo ganyan, ayaw niyan ng mga lolo't lo parang more on fountain lang 'yan mga fireworks. Tapos ano pa, mga lusis 'yan. Hindi mawawala 'yan. Mga pabebe lang na mga ano na mga fireworks. Tapos, hmm.
Ayan, oo. Oo, 'yan. Oh, tot oo. Mm. Ayan. Lusis. <laughs> Oo. Bakit? Ayun. Bakit para saan ba 'yong fireworks para sa inyo? Na kapag ba wala nito is nakakabawas ba ng essence ng ganitong mga selebrasyon? Para sa'yo?
Oo naman. Kapag wala kang fireworks tapos magce-celebrate ka ng New Year, parang ang boring naman ng buhay niyan. Pero 'di ba, sa lungsod kasi pinagbabawal na 'yong bas madaming pinagbabawal sa lungsod na paputok, eh. Na minsan parang sinasabi ko na lang ang boring talaga mag-celebrate ng ano ng New Year sa lungsod kasi na-try ko siya one-time mag-celebrate ng New Year sa lungsod. Ibang-iba talaga. Parang meron siyang community, ah, parang place lang kung saan ka pwedeng pumunta na do'n mo makikita 'yung madaming fireworks. Parang hindi katulad sa probinsiya na ah, makikita mo 'yung mga bahay-bahay talaga may iba't ibang paputok, fireworks. Do'n do'n lang sa ano nila sa bakanteng lote nagpapaputok, which is gano'n 'yung ginagawa ng lolo't lola ko. Na nagpapaputok lang sa bakanteng lote. Gano'n din 'yung mga kapitbahay. Siyempre sa, ah, lungsod naman wala naman silang bakanteng lote. Magkakadikit 'yong bahay, 'di ba? So parang naboboringan ako gano'n. Parang iba pa din talaga 'yong ah, pag-celebrate ng Bagong Taon, tsaka Pasko sa probinsiya kasi very traditional. Very traditional and sobrang saya.
Oo. Mm. Ayan, oo. Mm. Mm. Totoo. Probinsiya. Mm. Pero, gawa nang napakasaya pa rin 'di ba, may pagbabago ba noong unang panahon, nung bata ka pa lang na sini-celebrate niyo yung Pasko tsaka Bagong Taon, sa ngayong lumalaki ka na? May pagbabago ba na nakikita mo dito?
Mhm. Malaki, malaki 'yong pagbabago. Simula no'ng no'ng bata ako kasi, madami pa 'yong umuuwi sa bahay ng lolo't lola ko na mga anak din niya tsaka mga pinsan ko din. Excited nga ako lagi no'n kasi siyempre may mga palaro, may mga mini reunion kami. Gano'n 'yong nangyayari simula no'ng ano, simula no'ng nakapagtapos ako ng kolehiyo. Pero no'ng, ah, nakapagtrabaho na din ako ng sarili ta's napunta na din ako sa lungsod, ah, although, lagi naman akong umuuwi every year. It's either Pasko or Bagong Taon, maalin lang diyan kung ano 'yong, ah, kung anong trip ko na i-celebrate diyan sa probinsiya. Pero madalas, ah, Noche Buena ako, s ah, nag-ano, ah, umuuwi sa probinsiya. 'Yong 'yong Bagong Taon sini-celebrate ko together with my partner. So, yu mm.
Mm. Oo. Hmm, oo. Oo, 'yon naman. Iba pa rin 'yong oras 'no, na ibinibigay, oo.
Yes. Ang ang nakikita ko na ano, na pagkakaiba, mas umuunti yung ano, umuuwi, na family namin which is nakaka-sad din. Kasi 'yong lolo ko, nawala na din. So, parang ang nandoon na lang ay ang lola ko. Tapos, um, 'yon, unti-unti ng ano, minsan hindi na talaga kumpleto 'pag Pasko o kaya Bagong Taon tapos 'yong mga palaro na noon kasi ako talaga yung nag-aasikaso no'n before eh. Tapos, ah, parang hindi na gano'n ka super ready 'pag magpapalaro, parang kapag kung tsaka lang ako uuwi do'n pa lang magagawa 'yong mga ganong palaro.
Hmm. Mm. Noon. 'Yong mga ganong aktibidad 'no. Kumbaga mas okey kumbaga mas masaya noon 'di ba? Kasi may mga nabago na rin, gawa ng may mga lumilisan 'di ba, tapos may mm.
Oo. Mm. Yes. At saka o at saka pangalawa na nakakalungkot madaming paputok na pinagbawal na din kasi talaga 'di ba?
Ay totoo, oo. Halos parang torotot na lang yata 'yong puwede 'no? <laughs> Oo, para mag-ingay.
Yes. Kasi parang dun sa barangay namin, hindi ka na din basta basta makakapagpaputok dun or ano ng fireworks. Kasi 'pag nasita ka ng barangay, lagot ka, huli ka talaga. Pero pero buti naman ano, ah, hindi ganun kahigpit 'yong barangay namin sa mga gano'ng bagay. Basta safe, isa-alang-ala ulit yung safety. Tsaka yung mga talagang paputok na pinagbabawal, huwag na talaga i-try. Yung mga Goodbye Philippines na 'yan o kaya good goodbye kamay talaga 'yan.
Oo. Mahuhuli ka talaga. Mm. Basta safe, oo. Oo. Ayan napakalakas, mm. Eto kasi gaya ng nasabi mo, goodbye kamay nga 'yon, talagang napakalakas ng mga ganong paputok 'di ba. Ano ba 'yong mga aral na puwede mong mapayo naman sa mga tao na gusto pa rin maging masaya, at pero naman kasama nito gusto pa rin maging ligtas kahit papaano, kumbaga may saya at ligtas pa rin sa pagsalubong ng Noche Buena at Media Noche?
Yes. Hmm. Mm. Mm. Ako kasi ano eh, um, alam ko na sobrang busy na talaga ng panahon ngayon sobrang hassle natin sa buhay sobrang dami nating priorities na ginagawa pero please bigyan natin ng time yung pamilya natin kasama na mag-celebrate ng mga ganitong okasyon. Kasi iba pa din yung nagagawa ng mga ganitong okasyon kung paano mapanatili yung bonding, tsaka yung oras napakabilis lang talaga ng oras ngayon and hindi mo namamalayan yung mga taong, ah, kasama mo ngayon mag-celebrate eh, unti-unti ng nawawala unti-unti ng, ah, unti-unti ng, ah, parang nawawalan din ng oras mga ganyang bagay. So just cherish the moment or the time that you have right now and please, please kung may paraan naman may a I mean kung gusto may paraan magagawan mo ng paraan na umuwi sa lo sa mga lolo't lola mo. Ikatutuwa talaga nila 'yan kasi, um, siyempre minsan talaga mag-isa na na sila sa bahay, so naghihintay na talaga sila kung sinong uuwi para sa Noche Buena o Media Noche. So importante sa kanila yung mga gan na umuuwi ka or bumibisita ka sa bahay nila. So bigyan natin sila ng time and this is tradisyon na ito ng Pilipino kultura na ng Pilipino na sobrang OA natin mag-celebrate sa mga ganitong ah, okasyon. So huwag na lang natin tanggalin pero mas pahalagahan natin yung mga tao o yung pamilya natin na kasama natin i-celebrate.
Oo. Totoo. Ay, mm, nakakalung Ay, oo. Mm. Totoo. Oo. Totoo, 'no. Ayun. Oo, tsaka ito na yung parang magmi-mistulang bonding n'yo bilang pamilya, 'di ba? Oo, kaya napaka maraming salamat at napakaganda ng mga ibinahagi mo.
Yes, correct. Mm. Hmm, walang anuman salamat din sa oras mo.